तो क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ महीने से खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि अ, मुझे मतलब मजबूरन अपने खर्च जो है घटाने पड़ रहे हैं। अ, और लेकिन ऐसा करते-करते ना मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अ, असहज महसूस कर रही हूँ, और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट होता है, कि मैं मतलब अपने परिवार को उ मतलब होता है ना कि वो असहजता मतलब दे रही हूँ या कम्फर्ट नहीं दे पा रही हूँ, है ना? तो कभी डर लगता है कि शायद भविष्य में और ज़्यादा जो है अ, मुश्किलें आ जाएँगी। अ, और हर रोज़ एक मतलब हो जा होता है ना कि एक अ, क मतलब जो खर्च है अ, उसके लिए एक रूटीन बनाना और अ, एक-दूसरे के अ, साथ कंपैरिजन करना तुलना करना जैसे समाज में ही हो गया, पड़ोसी को लेकर हो गया या किसी को भी लेकर। इन चक्करों में ना दिमाग जो है अ, मतलब अ, दिमाग भारी-सा र रहने लगा है काफ़ी समय से। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कर्ज़ घटाते समय पर जो मानसिक तनाव है जो ये सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, सामाजिक रूप से हो गए हैं या परिवार की उम, मतलब एक कम्फर्ट ज़ोन हो गए उनको लेकर, और कैसे इन सारी चीज़ों से मतलब मैं अ, बचूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो खर्चा सँभालते हुए मैं अपने मन का जो दबाव है ना अ, ये जो मानसिक तनाव है, उसको मैं कैसे कम करूँ? मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कैसे समाज में रहना भी है, अ, कोई भी मतलब अ, बोल सकते है कि फेस्टिवल हो गया, कुछ चीज़ों में अगर दिवाली में लाइट की ही बात च बोले तो हर घर में लाइट जलाऊँ और मैं अपने घर पे लाइट ना जलाऊँ, बस खर्चे घटाने के लिए तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं असंभव सी बातें हो जाती हैं। तो ऐसी ही कशमकश जो है हर परिस्थिति में आ जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता आप बताएँगे क्या करूँ?
हुँ, हुँ। हाँ जी।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 बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। तो ब किस तरीके के खर्चे करती हैं आप? जैसे आप वही कह रही हैं कि खर्चा घटाने की बात जो आपने कही, जैसे आपने दिवाली का उदाहरण दिया। और किस तरीके के आप मतलब खर्चे कर देती हैं, जो बाद में आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे?
हुँ, हुँ। तो अ, देखिए कई बार कैसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। कि अ, मतलब अगर बोलें तो सोसाइटी में ही अ, कोई अ, जो पड़ोसी हैं कहीं घूमने जाने की बात हो गई, है ना। अ, तो मतलब होता है ना कि अ, अगर वो बोल रहे हैं अ, कि घूमने जाना है या कोई भी तीर्थ अभी अ, मैं बताऊँगी अभी रिसेंटली ही हम हमारे अ, समाज में या हमारे सोसाइटी में मतलब होता नहीं कि अ, ऐसी बात हुई थी कि हम अ, वृंदावन जाएँगे सारी जो अम मतलब पड़ोसी हैं जो समाज के लोग हैं। तो वहाँ पर कहीं न कहीं हर महीने या हर हफ़्ते कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब होता नहीं कि ऐसा होता है कि अगर उनको मना कर दे तो कहीं न कहीं हर चीज़ में मना करना भी अ, सही नहीं लगता पर इस वजह से जो है खर्चे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं। और बच्चों की ही बात की जाए तो अगर अ, समाज में या सोसाइटी में किसी और के बच्चे के पास कुछ चीज़ें हैं तो बच्चे उस चीज़ को भी डिमांड करने लगते हैं, है ना, कि हमें भी चाहिए। तो उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो समझ नहीं आता ऐसे खर्चों से क्या करा जाए?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। उहुँ। जी। हुँ, हुँ। तो आप अ, मतलब कितना बचाना चाहती हैं? और मतलब कैसे किस समय में कि इतने समय में में ,मैं मैं इतना बचा लूँ? और किस चीज़ के लिए आप अ, सोचती हैं कि आपको वो पैसे बचाना ज़रूरी है?
हुँ, हुँ। अ, देखिए अगर मैं अ, बोलूँ तो अ, मैं पैसे जो हैं महीने में कम से कम अ, अब देखिए एक हाउस-वाइफ हूँ तो मुझे कम से कम महीने में अ, 10,000 या 12,000 तक तो बचाना अ, ज़रूरी लगता है। क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हो गई या कोई भी परिस्थिति जब आन पड़ती है तब तो फिर मदद करने के लिए कोई होता नहीं है। और ये सारी जो अनावश्यक ख़र्चे हैं उसके बावजूद अगर अपने पास अ, मतलब पैसे ना हो तो कहीं न कहीं मुश्किल जब घड़ी होती है उस समय पर फिर कोई भी नहीं होता मदद करने वाला। तो महीने में कम से कम भी 10-12,000 जो है वो मैं बचाना अ, चाहती हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो आपने क्या मतलब क्या कोशिश की आपने? ऐसा तो है नहीं क्योंकि आपको लग रहा है, आपको पता है कि मेरे पैसे इस तरीके से ख़र्च हो रहे हैं। तो आपने किस तरीके की कोशिश या कुछ प्रयास जो आपने किए हों अ, इन अ, अपने पैसों को बचाने की, अपना ख़र्चा कम करने की?
हाँ जी। देखिए, मैंने अगर मैं बोलूँ अ, कोशिश तो काफ़ी बार कोशिश की है अ, जैसे कि मैंने अपने पार्टनर के साथ भी बात की है और अ, मैंने अ अ, उनको भी बोला कि अ, मतलब ओपनली बात की है कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो शुरुआत में कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल लगे जैसे पहले की तरह मतलब मैं अ, कुछ समय पहले उतना ज़्यादा नहीं सोचती थी और मैं अ, लोगों के बारे में और स्पेंड करना थोड़ा-सा कंट्रोल के साथ करती थी पर बजट मैन्टेन करने की हैबिट डालने की कोशिश की। अ, हर ख़र्चा मतलब लिखना शुरू किया मैंने अ, जब मैंने कोशिश की थी, ये अननेसेसरी चीज़ें जो हैं टालने लगी। अ, और मैं मतलब अपना ध्यान जो है बचत पर रखने की कोशिश भी की थी और मन को समझाया कि अ, कहीं न कहीं किसी चीज़ों को जो है ना आपको अ, बलिदान देना ही पड़ता है, सैक्रिफाइस अ, कहीं न कहीं करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए एक भविष्य के लिए ही बोल सकते हैं या बच्चों के लिए बोल सकते हैं। है ना? तो प्लानिंग कभी-कभी ये सारी चीज़ें से ना काफ़ी मतलब स्ट्रेस बढ़ा देता है, आपकी अ, मानसिक तनाव को बढ़ा दे देता है ये कहीं न कहीं कि न मतलब होता है ना कि बच्चों की इच्छाएँ जो हैं जब वो पूरी नहीं कर पाते हैं या अपनी खुद की भी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं और हर चीज़ में अगर आपको खर्चा काटना पड़ जाए है ना? और वो करना पड़े तो कोशिश की थी पर कहीं न कहीं अ, मानसिक तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस वज़ह से।
हुँ, हुँ। उहुँ। हुँ। उहुँ। जी। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, अ, तो क्या आपके पास कोई ऐसा समर्थन है? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो परिवार में हो जैसे आपने कहा कि मेरे पति हैं, तो या वो या कोई दोस्त ज जैसे आपने कहा ना कि मुझे अ, दिक्कत होती है मुझे लगता है कि ये लोग जैसे जा रहे हैं कहीं घूमने और मैं नहीं जाऊँगी तो कैसा ये सोचेंगे या कुछ करेंगे। तो उसमें सहानुभूति देने के लिए आपके पास कोई है जो आपको सहानुभूति दे सके?
उहुँ। हुँ, हुँ। हाँ, कुछ समर्थन हैं मेरे स पास, मेरे जो जैसे पार्टनर अ, जो हैं अ, मुझे ये बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जो है उम उम, मतलब सपोर्ट करते हैं सपोर्ट देते हैं। वो समझते हैं कि कोई भी ये जो अ, सिचुएशन है जो ये परिस्थिति है वो अ, बिल्कुल टेम्परेरी है। अ, क्योंकि ये जो हमारी आय है इनकम जो है कम होने की वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। अ, और हम अगर मिलकर अगर अपनी आय को बढ़ाएँगे, तो कहीं न कहीं हमें इस परिस्थिति को मतलब होता है ना कि इतना सोच के या तनाव लेके अ, गुज़रने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी-कभी मैं उनसे खुलकर बात अ, कर लेती हूँ, तो क्या है कि मन हल्का हो जाता है। अ, और एक अ, दो मतलब 1-2 क्लोज़ दोस्त भी हैं जिसको मैं मतलब होता है ना कि अ, जब भी जरूरत पड़ता है मदद करते हैं वो भी अ, कुछ सुझाव देने में या उम, कोई मतलब होता है ना कि एक ये जो अ, उम, बजट प्लानिंग है वो करने के लिए भी काफ़ी बार मदद अ, की है उन्होंने। और अ, मतलब होता है ना कि और मतलब वो मोरल सपोर्ट जो है वो देना जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ऐसा भी करते हैं, वो मुझे बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा मनोबल जो है वो कम ना हो, लेकिन फिर भी कभी लगता है कि मुझे ना अ, एक बोल सकते हैं अवेयरनेस चाहिए जैसे कि अ, कोई मैं मतलब होता है ना कि खर्च घटाने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग और ऐसा मतलब होता है ना कि मैनेजमेंट मतलब करूँ, जिससे मतलब होता है ना कि मैं सीख भी पाऊँ और अ, मतलब होता है ना कि किसी से हेल्प माँगना जो है कमजोरी नहीं बल्कि ये जो है साहस है, इस चीज़ को समझ पाऊँ, और तनाव ना लूँ मैं खर्चे की वजह से और मतलब होता है ना कि अ, समाज की वजह से जो है खर्चा करना ही है बोल के मेरे दिमाग से हटा पाऊँ। तो कोशिश मैंने की है पर कहीं न कहीं मानसिक तनाव जो है मेरे दिमाग से अ, नहीं जा रहा है।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, तो मैं अ, इस बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रही हैं कि अ, आपने कोशिश की आप अ, बात कर सकती हैं उनसे जो बहुत बेहतर आपके परिवार या दोस्त हैं, ठीक है? और आपको ये सोचना मतलब मेरी सलाह तो यही होगी कि ये जो आप जो सोचती हैं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये देखिए आप वो पैसा बचा लेंगी वो कहीं न कहीं आपके ही काम आएगा और आपको ये सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कि भाई ये क्या सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। देखिए वो पैसा जो है वो आपके कहीं न कहीं काम आएगा, कहीं भी जैसे बच्चों की बात है तो बच्चों को भी आप कहीं न कहीं जो आप कह रही है ना कि वो समझते नहीं है चीज़ों को, जिस तरीके से आपने बताया, बच्चों को भी कहीं न कहीं आप ये समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि ये अगर हम ये नहीं करेंगे ना, जो कहते हैं ना हम कि कोई बड़ा वो देखें आप अ, जो कि है मतलब कि बड़ा गोल आप देखें। जैसे अ, छोटे-छोटे सेविंग्स से आप कुछ बहुत बड़ा अ, कर सकती हैं, जब आप वो पैसा इकट्ठा कर लेंगी आपको छोटे-छोटे में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पैसा आपने बचाया, पर धीरे-धीरे जब आप बचाते चली जाएँगी तो आपको वो जो तनाव है ना, जब आप उस राशि को देखेंगी, तो आपको तनाव जो है जितना भी आपको लगता है कि भाई ये अ, मैं कर रही हूँ और इनका भी सह रही हूँ, उनका भी सह रही हूँ। तो वो जब आप एक राशि को देखेंगी, जब आप इकट्ठा कर लेंगी उस चीज़ को, तो आपको वो ब बिल्कुल ही मतलब आपको जो जो आपकी नकारात्मकता है उसको बिल्कुल ही दूर कर देगा, आपको समझ में आएगा कि आपका कितना बेहतरीन निर्णय था, जब वो लोग जो अभी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो लोग अ अ, उनके पास उतना धनराशि इकट्ठा नहीं हो क्योंकि वो अ, पहले से ही उस चीज़ को ख़र्च कर चुके हैं। पर क्या है कि आपने उस चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि क्या है ना कि क आज नहीं तो कल वो ज़रूरत के समय पर आपको काम आएगा, ठीक है? उतनी आय नहीं है तो कहीं न कहीं कि अ, वो ज़रूरी है कि आपको जोड़ना ज़रूरी है मुझे लगता है कि आप अ, को इस चीज़ के बारे में बुरा मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो अपने लिए कर रही है, अपने परिवार के लिए कर रही है, ठीक है? वो पैसा कहीं न कहीं आपके काम ही आने वाला है। तो इस चीज़ में जैसा भी मतलब कोई भी अगर आपको कहे भी कि आप इस चीज़ को यहाँ ख़र्च कर सकती हैं, पहली बात तो आप फ़ालतू ख़र्चे से ही बचिए, ठीक है? जो भी ख़र्चा आप अ, कहीं भी आपको लगता है कि अब मैं इतना पैसा जमा हो गया कई बार हमको लगता है ना कि इतना पैसा जमा हो गया हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? हम ये ले लेते हैं, हम वो ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उससे बचना चाहिए कहीं न कहीं और आप जो कर रहे क्योंकि वो बाद में आपको पता चलेगा, है ना? पहले तो आपको लगेगा कि मैं ये नहीं ले पा रही हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। पहले कहीं न कहीं आपको लगेगा लेकिन आपको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मन को ये समझा लेंगे क्योंकि आप जो भी कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले वो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके काम आने वाली है, वो पैसा कहीं न कहीं आपको पता है ऐसी ज़रूरत में काम पड़ जाएगा जहाँ आपको लगेगा कि भाई ये सब तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, है ना? कल को जाके कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आई जहाँ आपका वो पैसा काम आएगा, तो आपको लगेगा कि ये जो मैं कर रही हूँ तब आपको उस चीज़ की अहमियत समझ में आएगी, ठीक है? अभी जो आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और किसी की भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है जो आपका समर्थन करते हैं, केवल उनकी बात सुनिए और ये आप बहुत अच्छी जा रही हैं, आप सब कर लेंगी आप ख़र्च घटाने की वो मानसिक तनाव में ना रहे।
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी हाँ। हुँ, हुँ। उ, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके बात, मतलब आपसे बात करके सच में मन हल्का हो गया। और अब मुझे दिल से ज़्यादा मतलब क्लैरिटी जो है वो महसूस हो रही है मैं बिल्कुल धीरे-धीरे अ, अपने आप को इसमें मतलब सहज महसूस करने की कोशिश करूँगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, मुझे भी आपको सलाह देते हुए बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत अ, अच्छा लगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।